मैं भी बहुत अच्छा हूँ और सोचा आज आपसे थोड़ा हमारे पसंदीदा खेल पे हमारी बात हो जाए। तो देखिए, जैसे अगर मैं अपने पसंदीदा खेल की बात करूँ तो अ, मुझे लगता है कि उहुँ, य इस देश में रहने वाला हर ज़्यादातर सभी इंसान को क्रिकेट तो पसंद होता ही है। तो मैं भी यही कहूँगा कि ह व मेरा पस हाँ, मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। अ, देखना भी पसंद है, खेलना भी पसंद है, क्योंकि बचपन से खेलते आए हैं, लेकिन उसके अलावा अ, अगर सिर्फ़ खेलने की बात करूँ तो मैंने बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी काफ़ी खेला अपने स्कूल के दिनों से ही। तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है लेकिन अगर सबसे ऐसे किसी एक खेल की बात करूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तो मैं क्रिकेट ही कहूँगा। आपका कोई ऐसा खेल है?
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात है। जी। उ, जी। जी, बिल्कुल, मतलब क्रिकेट तो मुझे भी काफ़ी पसंद है। अ, लेकिन मतलब जो मेरा सबसे पसंदीदा खेल है, वो क्रिकेट नहीं है। जो मेरा सबसे पसंदीदा खेल है, वो बास्केटबॉल है, क्योंकि मुझे काफ़ी रुचि है उसमें और मैं काफ़ी ज़्यादा खेलता भी उसी को हूँ, तो कहीं न कहीं इसलिए वो मेरा सबसे पसंदीदा खेल है। आपका क्या मानना है?
जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। बास्केटबॉल मतलब मैंने उतना देखा नहीं है कभी लेकिन खेला बहुत है स्कूल से ही खेल जो मैंने कहा कि दोस्तों के साथ, क्योंकि बास्केटबॉल कोर्ट था स्कूल में, तो हम ज़्यादातर वहीं खेलते थे। अ, उसके अलावा क्रिकेट तो बचपन से ही खेला है और देखा भी है, मतलब आप कह सकते हैं क्रिकेट का मैं बहुत ही बड़ा मतलब एक होता है ना डाई-हार्ट-फैन, वैसा कह सकते हैं आप मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि देख क्रिकेट ना आप कहीं भी खेल सकते हैं। आपको ज़्यादा ऐसा कुछ तामझाम ज़्यादा तामझाम की आपको ज़रूरत होती नहीं है। अगर आपको छोटी जगह भी मिल जाए तो अपने-अपने हिसाब से आप रुल्स या नियम बनाकर खेल सकते हैं। बैट या बॉल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास। अब बास्केटबॉल में क्या है ना कि स्कूल में तो चलिए बास्केटबॉल कोर्ट था, नेट्स वगैरह थे लेकिन अ, बाह लेकिन बाहर ऐसा कहाँ कहाँ पे मिलता है। ऐसा बास्केटबॉल कोर्ट मिलता ही नहीं है इतना आसानी से, तो इसीलिए वो स्कूल में ही खेला जाता था हमसे। तो मैं तो क्रिकेट को इसीलिए पहले से ही और मुझे लगता है क्रिकेट देख देखने में भी और खेलने में भी काफ़ी दिलचस्प होता है। वैसे तो आप कोई भी खेल खेलें, मज़ा तो आपको आता ही है। तो मैं क्रिकेट का कहूँगा उसके लिए।
जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ब जी। अ, जी, सही बात है। अच्छा, अच्छा। सही बात है। जी, बिल्कुल, मतलब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, कि जो बास्केटबॉल होता है, उसके लिए कोर्ट अनिवार्य होता है। तो मैं बचपन से ही मतलब जो मेरा घर है ना, उसमें जो हमारी सोसाइटी है, उसमें हमेशा से एक बास्केटबॉल कोर्ट रहा है और अगर नहीं भी रहा है तो जो मेरा इलाका है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे कोर्ट हैं अ, तो जो मतलब खाली मिल जाते थे हमें अक्सर। तो इतनी मुश्किल आती नहीं थी लेकिन हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो क्रिकेट होता है, वो कहीं भी खेला जा सकता है, जहाँ हमें खाली जगह मिल जाए या खाली खुला मैदान मिल जाए, तो काफ़ी आसान होता है क्रिकेट खेलना ऐज़ कम्पेयर टू बास्केटबॉल। लेकिन वो तो चलिए कि कोई-सा भी खेल खेला जाए, उसमें अपना जो लोगों की होती है, अपनी अलग रुचि होती है। तो मैं इसी विषय से आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, तो आप जब आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें आपका क्या किरदार अच सबसे अच्छा होता है? अ, गेंदबाज़ी का या बल्लेबाज़ी का?
जी। हाँ जी। हाँ। अच्छा। जी, जी। हाँ, बिल्कुल। बास्केटबॉल, जी। हाँ। जी, जी, जी। हाँ, बोलिए?

<laughs> ये मतलब मुझे सारे मुझे एक्चुअली सभी को ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बचपन में मुझे फ़ील्डिंग उतना पसंद नहीं था जो कि कई बार काफ़ी आम बात है। पर क्या है ना कि वो बड़े होते-होते ना जब आपको अब मुझे फ़ील्डिंग भी मतलब अगर मैं कहूँ तो बैटिंग मेरी थोड़ी-सी वीक है, बैटिंग करना मुझे पसंद ज़रूर है लेकिन ब्रो कह सकूँगा कि मेरी ताकत नहीं है उतना, मैं बॉलिंग ज़्यादा फिर पस मतलब कह सकते हैं कि बॉलिंग करने में ज़्यादा बेहतर हो गया हूँ। पहले मेरी बैटिंग काफ़ी अच्छी थी पर <chuckles> अभी थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ। पर हाँ, मैं कह सकता हूँ मुझे मतलब ए एक होता है ना कि आप ऑलराउंडर कह सकते हैं ना, जिसको तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं, तो मैं तो वही कहूँगा कि मतलब एक एक ये है कि खेल में बने रहना है मुझे, कुछ न कुछ करते रहना है। ऐसे खड़ा नहीं रह सकता है या बैठा नहीं रह सकता साइड में।
जी, जी। जी। बिल्कुल। अच्छा। जी। हुँ, हुँ। अच्छा। काफ़ी अच्छी बात है ये तो, मतलब आप काफ़ी खेलने में रुचि रखते हैं और आपको काफ़ी पसंद भी है खेलना। तो मैं भी मतलब यही करता हूँ कि हालाँकि मतलब मैं बास्केटबॉल ज़्यादा खेलता हूँ लेकिन क्रिकेट जैसे सीजन का गेम माना जाता है हमारे यहाँ। तो मैं जब ही खेलते हैं हमारे यहाँ जब जैसे कि कोई आईपीएल हो जाए या वर्ल्ड कप आ जाता है ना, तो उस दौरान लोगों में जब जो उसे देखते हैं तो उनमें रुचि जागती है कि उसे खेला जाए, तो मैं भी उनमें से ही हूँ। मैं भी तभी खेलता हूँ कि अ, जब ऐसे जैसे फ़िलहाल आईपीएल चल रहे हैं तो जो आजकल सारे दोस्त हैं वो देख भी रहे हैं, तो उनका भी मन कर जाता है खेलने का। तो अ, तो हम साथ मिलकर जब खेलने जाते हैं तो हम एक मतलब टर्फ आप जानते होंगे क्या होता है, उसे बुक कर लेते हैं जिसमें क्रिकेट खेलते हैं। जी, तो उसमें खेलने में काफ़ी आनंद मिलता है हमें और तो उसमें जो मेरा जो सबसे अच्छा जो चरित्र है तो मेरा जो है वो गेंदबाजी में है। कहीं न कहीं मैं गेंदबाजी जो है बल्लेबाजी से ज़्यादा अच्छी कर लेता हूँ और मुझे पसंद भी गेंदबाजी ही है। क्योंकि मुझे जो बॉल फेंकना है ना, तो वो बास्केटबॉल से भी काफ़ी जुड़ा हुआ होता है, आपको पता ही होगा। तो कहीं न कहीं वो दोनों रुचि कहीं न कहीं वो एक जो मेरे अंदर जो स्किल है वो काम आ जाती है उसमें। और गेंदबाजी में मतलब मैं खे अ, बल्लेबाजी तो मैं कर भी पाता हूँ अ, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कर पाता, हालाँकि 2-4 बॉल खेल के भी मैं आउट हो हो जाता हूँ और बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं पहली बॉल पे भी आउट आ जाता हूँ। तो कहीं न कहीं मेरा जो उसमें जो पसंद है ब क्रिकेट में वो है गेंदबाजी। आपका क्या मानना है?
हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। रूचि आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी, जी, जी। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। <chuckles> जी। जी। बिल्कुल, बिल्क